Heeh, eee, ya semacam seperti itu loh, Kak. Yang, eee, ada sayur-sayurannya juga kok, saya lupa ya. Tapi itu kayaknya bikin mengantuk loh Kak. Kalau dimakan sarapan itu dan itu yang biasanya cepat habis ya, apa ya namanya saya lupa namanya ya, yang pokoknya, yang ada, aduh ada manisannya ya. Ada buahnya ya. Bukan bukan. Dia dia dimakan dia sebenarnya itungannya makan berat loh, karena dia pakai, na eee, pakai rice cake apa sih itu pakai, na udah pakai lontong gitu loh Kak. Lontong sayur. <chuckles> Nah lontong sayur.
E Eh heeh. Iya iya iya. Mmm. Apa ya? Bubur sumsum? Heeh heeh. Oh. Mhm. Iya lontong sayur. Heeh, kayak apa ya se kari ayam bisa dibilang kari ayam apa ya pokoknya
Bukan, Kak. Beda itu Kak. Dia lebih ringan daripada kari ayam Kak. Karena isinya cuman sayur dan kayaknya macam-macam sayur, gitu loh. Ayamnya paling hanya dipotong-pot iris-iris saja kan. <chuckles> Heeh. Itu enak juga. Cuma kayaknya kalau untuk sarapan itu bikin terlalu berat karena kok harus langsung santan ya pagi-pagi ya. Apalagi kalau belum ada yang masuk makanan itu, kalau saya makan itu, saya ingat itu, langsung bisa maag itu, saya langsung bisa naik, eee, asam lambungnya tuh. <laughs> Mhm. Iya langsung berat ya Kak ya. Heeh. Jadinya memang mhm. Mmm, Heeh. Sereal Kak, sereal. Sereal itu udah paling paling cepat itu. Sereal udah paling cepat, karena udah dapat semuanya soalnya kalau di sereal, udah dapat buahnya, udah dapat, eee, udah dapat grain-nya, udah dapat, eee, kismisnya juga, udah dapat mineralnya juga gitu, jadi, kalau sereal udah cukup, itu sudah memenuhi semuanya gitu Kak. Heeh. <chuckles> Dan banyak makan-makan opsi sebenarnya di sini lebih banyak makan opsi yang sarapan-sarapan praktis ya Kak ya, dibanding meal beratnya. Heeh heeh. Karena banyak gitu ya iya. Gitu Kak. Mhm, mhm. Mhm. Iya, heeh heeh heeh. Mhm.
Mhm. Iya iya iya. Betul betul. Mhm mhm. Mhm. <chuckles> Iya iya. Heeh. Jadi emang suka naik asam lambung sih kalo emang kita heeh. Terus kalau misalnya, emang Mbak kalau misalnya di sana pas buru-buru, kalau misalnya di sana apa biasanya makanannya? Mmm, sereal. Mmm, mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya emang. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Pastinya ya. Heeh heeh. Karena memang, eee iya, misalnya di sini pun banyak, tapi di sana pun pastinya, eee, banyak juga gitu loh. Tapi memang ke ini nya aja mungkin, ke rasanya aja yang beda terus, eee, apa, eee, pilihan makanannya juga beda gitu. Heeh. Iya iya.
Betul betul, betul. Heeh heeh heeh heeh heeh. Pilihan makanannya. Iya sih. Iya. Heeh heeh, betul. Dengan dengan tingkat porsinya Kak ya, yang apa namanya, hiasan-hiasannya itu loh. <chuckles> Iya deh, heeh deh, heeh makasih ya kan, nanti kita ngobrol lagi ya. Selamat malam. Ya.
Mhm mhm. Betul betul Mbak. Heeh. Ya terima kasih ya Mbak. Heeh. Iya. Sampai ketemu. Selamat malam.

Eee, ke mood-nya dapet, terus, eee
Ya ya ya ya.
Fokus kerja pun heeh, fokus kerja juga jadi lebih enak gitu loh, eee, jadinya kalau misalnya mau apa-apa apa-apa pun, eee
Energinya mungkin tidak dapat, fokus kerja oke iya sih betul. Heeh heeh, betul betul. Mhm. Mhm. Iya, tapi lagi di Indonesia mungkin, Kak, ya kita yang baru pagi aja udah matahari itu kan udah membakar, Kak, ya kalau nggak makan makan energi berat di Indonesia 3 kali bakal lemes kita. <laughs> Heeh, jadi memang apa namanya perlu memang, mmm, kalori berlebih kalau, eee, di Indonesia sarapan kalori banyak kalau karena saya rasakan kalau di Indonesia enggak makan, enggak saya mulai dengan sarapan yang kalori itu bakal lemes saya seharian. <laughs> Heeh, iya sih, heeh.
Ya lebih Iya iya. <chuckles> Iya iya. Betul betul, Mbak. Mhm, hmm, mhm. Mhm mhm. <chuckles> Iya iya, betul betul banget. Heeh, jadinya kalau, eee, di Indonesia saya pun kalau misalnya mau, eee
Mmm. Mmm.
ini ya, eee
Iya gimana? Heeh heeh heeh heeh. Iya, ya ya ya ya ya. heeh heeh, mhm.
sarapan ya emang bener-bener, eee, harus pagi dulu kalau misalnya eee, kalau enggak sarapan takutnya emang seringnya, eee, jadinya, eee, pen lapar terus emang gak fokus, terus ngaruh juga ke mood gitu loh.
Iya. Betul betul. Mhm mhm mhm, betul asal jangan sarapan Indomie ya, Kak, ya. <chuckles>
Mmm. Gitu kan musim Heeh, aduh sarapan Indomie mungkin. Kalau Indomie mah be jadinya apa, eee, jadi cepet laper juga cepet lapar lagi. Terus ya enak sih, enak ya. Tapi, eee, emang jadinya emang susah pengen lapar, pengen makan lagi gitu loh, eee, dan emang nggak dep energinya juga nggak dapet.
Jangan ya. <chuckles> Oh jadi cepat lapar ya. Oh oke. Mhm mhm mhm mhm. <laughs> Pengen makan lagi. Oh oke, karena memang nggak ada ya ya.

Betul betul betul iya sih iya sih, heeh, enggak enggak enggak cukup berarti mungkin ya energinya enggak dapet karen enggak memang enggak enggak enggak mencukupi sebenarnya Kak ya, eee, kalo Indomie itu jadi mungkin ibaratnya cuman makan segelas atau segenggam apa aja gitu kalo Indomie sih sebenarnya iya sih nah kalo lagi buru-buru gimana Kak? Nah ini kan kalo buru-buru permasalahannya beda lagi Kak kalo nasi goreng kan otomatis, eee, biasanya sepengetahuan saya pun kalo di Indonesia nasi goreng kan itu malam adanya Kak, nggak ada di sarapan kalo kita mau beli luar kan? Jarang ya kan Kak orang penjual sarapan nasi goreng itu biasanya kan justru malam ya kalo nasi goreng ya? Nah kalo buru-buru nih heeh.
Betul. Iya iya. Heeh heeh. Nasi goreng di sini, eee, pagi paling bikin sendiri tapi kalau misalnya pas, eee, malem ya paling abang-abang aja, abang-abang. <chuckles>
Nah itu yang saya maksud, mhm mhm. Mmm, iya itu yang saya maksud nah kalo buru-buru gimana Kak? Kalo buru-buru sarapannya berubah ada sarapan praktis enggak?
Heeh heeh. Kalo buru-buru sarapan praktis, eee, paling Energen.
Kalo buru-buru, mhm, enggak ada? Ah, itu saya lupa ya betul Energen itu kan sama aja dengan di sini kalo kita makan sereal ya? <laughs> Ya memang memang, mhm, Iya iya iya iya iya iya iya iya, iya iya iya iya iya, oh bagaimana dengan, tahu roti ya Kak ya? Oh oke, mmm, iya, heeh, oh gitu ya Kak karena roti kalo heeh, kalo di Indonesia rotinya juga kan itu beda Kak rotinya di Indonesia itu nggak ada nggak ada apa-apanya Kak rotinya itu nggak ada gizinya sama sekali <laughs> enggak serius, heeh, ah, itu, cuman manis doang, eee, cuman gula aja kalo roti di Indonesia mah nggak ada nggak ada ininya bukan roti bukan roti banget itu <chuckles> jadi, eee, sei kalo sarapan makannya mungkin kalo di Indonesia banyakan, eee, saya lihat orang-orang itu banyak yang jual justru yang cemilan-cemilan Kak ya? Kayaknya yang dari dari beras ya? Heeh, kayak misalnya, eee, apa semua macam-macam gogos mungkin, mmm, lumpia itu pagi-pagi biasanya banyak penjual-penjual seperti itu dan itu juga jadi bisa jadi opsi sarapan praktis juga kan Kak ya? Eee, di samping apa namanya, kalo biasanya abang-abang banyak tuh bubur-bubur nah itu bubur, oh, heeh, bubur ayam itu pagi bubur abang-abang, eee, bubur ayam kemudian apalagi biasanya Kak? Bubur, mmm, <tsk> apa itu yang sudah pakai santan itu makanan pagi-pagi apa itu lupa saya, eee, aduh, oh, apalagi namanya saya lupa namanya, mhm.
Mhm. Energen, eee, terus apalagi ya yang emang. Sering saya ini gitu, eee, paling roti, roti masih juga cuman memang tidak, terlalu inilah terlalu sering gitu loh, kalo roti, paling ya itu tadi Energen. Mhm. Iya iya paling tambahan-tambahan, eee, manis-manisan doang gitu loh. Mhm mhm. <chuckles> Iya iya, iya iya betul betul. Nah itu dia. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya itu banyak banget bubur-bubur abang-abang. <chuckles> Iya iya ada sih, ada yang pake santan, heeh, cuman, eee, kari kari kari ayam gitu.